On tu sais, ça fait quand même, heu, quelque temps, heu, que je me pose un peu cette question, heu. Comment toi, tu gères un peu, en général, tu sais, les silences justement gênants, heu, durant les conversations?
Alors, heu, moi, ça m'est arrivé, heu, plusieurs fois d'avoir des silences gênants. Heu, tout simplement, j'ai envie de commencer par dire qu'il faut accepter. Il faut accepter le silence. Faut pas, heu, paniquer. Après, que s qu'on se sente mal à l'aise, oui, c'est une chose et c'est tout à fait naturel. C'est je veux dire voilà, on on on peut pas se sentir à l'aise avec tout le monde, et avec, heu, lis silences, avec tout le monde
D'accord. D'accord. Oui, bien sûr. Oui.
mais un un court silence, heu, ça veut pas dire que, heu, on s'entend pas avec la personne ou que la discussion est ratée. Heu, parfois il il il permet juste à chaque personne qui est présente de de réfléchir, de respirer, de de remettre à plat un peu dans son dans sa tête.
Oui, oui, bien-sûr, oui. D'accord. Oui, bien sûr, c'est vrai, et et justement, tu as des exemples un peu, heu, bah, par exemple, je sais pas moi, de de de phrases, de techniques pour heu, un peu heu, tu vois, relancer, mais sans que ce soit, tu sais, insistant ou un peu bizarre?
Parfois, il faut juste casser, heu enfin moi, j'ai un exemple. Je heu, une fois on se trouvait, heu enfin, on était avec des amis et il y avait, heu, il y avait, heu, une personne qui était, heu enfin, qui était pas dans ce cercle d'amis, mais qui était invitée avec, heu, des autres. Mais heu, cette personne elle avait, heu, elle avait, on va dire un moi, je trouvais personnellement qu'elle avait un humour un peu lourd. C'était lourd, c'était, heu, c'était, heu, limite tendancieux, mais bon, heu, on on va laisser le bénéfice du doute, et heu, on discutait, on discutait tous ensemble, heu, c'était autour d'un repas hein, heu, autour d'un repas. On discutait tous ens oui, c'était tranquillement, heu heu, on avait des bonnes conversations et à un moment cette personne a fait une remarque
D'accord. D'accord, OK, un peu lourd. D'accord. Oui. Oui, tranquillement quoi.
heu, mais vraiment heu, c'était une remarque très tendancieuse. C'était très bizarre, c'est je j j je pourrais même pas, heu, je
Ah oui? Mais mais ça concernait quoi, heu je veux dire c'était déjà c'est quoi à peu près le thème de la conversation? Et du coup, c'était quoi vraiment ça parce que ça fait étrange?
Bah, heu, c'était quelque chose qui avait rien à voir avec le thème, mais heu, c'était, heu, limite un peu, heu, un, heu, un un un je sais pas, heu, je je après je j'ai j'ai même pas enfin, peut-être, c'était un peu raciste, peut-être, je sais pas. C'était il y avait quelque chose.
D'accord, O. Je vois à peu près le le thème quoi, d'accord.
Mais, elle l'a dit vraiment, heu, en rigolant même.
Oui, de manière naturelle quoi.
Ouais, voilà, de manière très naturelle mais, comme je disais, elle avait heu cette personne, elle avait un humour un peu lourd mais bon, heu, on va dire
OK. Oui, bon, après chacun est différent heu
Mais ça a mis un silence monstrueux, <chuckles> c'était c'était un silence vraiment gênant et vraiment personne, heu il y a personne, enfin, je pense qu'il y a certaines personnes qui étaient, heu, qui étaient présentes, qui essayaient de trouver un sujet de conversation, mais c'était plus fort que nous.
Mmh. Mmh mh. Et et comment toi justement, tu as tu as tu as géré un peu ce silence gênant, heu est-ce que
Bah, heu, bah bah, tout simplement, heu heu, j'ai eu, heu parce que la personne, heu, la personne chez qui on était invité, il il y avait un dessert qui nous attendait, un super dessert. <chuckles> Un gâ un gâteau à la fraise. <chuckles> C'est vraiment les gâteaux aux fruits, c'est voilà, c'est mes préférés. Heu, j'ai dit: «Bon alors, c'est comment pour le dessert? On on à le droit maintenant ou pas?», et je sais pas, juste cette petite phrase, ça a descen ça a détendu tout le monde. Heu, c'est limite, on a enten limite, j'ai vu tout le monde respirer, c'était <blows air> et ça a vraiment détendu tout le monde et ça à ça en a même fait rire quelques-uns alors qu'il y avait aucun humour hein, vraiment, je cherchais pas du tout à faire rire.
D'accord. Ok, pas mal. Ah, c'est pas mal ça. Un frai un fraisier. D'accord. Oui, là aussi. Oui, bien sûr, oui, c'était vraiment le bof, sur le moment quoi.
Voilà, c'était, heu, c'était sur le moment et ça a détendu, et après, heu, et après, heu, ça a un peu débloqué les gens, heu, et on on on a continué la conversation et heu, je pense que la personne qui était assise à côté de la personne qui a mis ce silence gênant, heu, elle a dû discuter avec elle, parce que je les voyais discuter, et donc heu
D'accord. Oui. Ah! D'accord. Ah OK, en fait, eux, du coup, si je comprends bien, heu, et ce celle qui, heu, qui a fait un peu de silence gênant, elle avait une personne avec elle, mais qui la connaissait mieux que vous quoi?
Voilà, exactement, exactement.
Mais, elle elle était vu que c'était pas dans vot dans votre cercle et, heu, bon, elle a elle a pu peut-être, heu voir un peu ce qui se passait le temps que toi, tu, heu heu on va dire détende l'atmosphère avec ce fraisier.
O oh, mais heu, c'était, heu il y a eu, heu, on va dire, entre 5 et 10 secondes de silence, mais ils ont paru très, très, très longs. Très, très longues ces secondes.
Oui. D'accord. Ah oui, non mais j'imagine, et heu heu je vois est-ce qu'il y a un peu, heu bon, mise à part le fait que tu as intervenu comme ça, est-ce qu'il y a des langages un peu, comme on dit non verbal, qui te permettent de, heu, de combler un peu un silence tu sais, par exemple, heu, je sais pas moi sourire et cetera?
Je suis complètement d'accord avec toi, je je te remercie vraiment, parce que moi, pour moi, heu, j'ai envie de dire c'est l une des choses les plus importantes c'est, heu, sourire. Mais même sourire doucement, doucement, c'est pas besoin de faire, heu, le sourire comme on dit, heu, le sourire à $ 10000. Non, un petit sourire, un petit sourire peut vraiment, heu, détendre l'atmosphère.
D'accord. Oui bien sûr, oui. D'accord, oui c'est intéressant.
Il montre il peut montrer à l'autre, qu'on est à l'aise, qu'on même s'il y a un silence, et qui peut paraître gênant, parfois, il peut paraître gênant que pour 1 des 2 personnes, et et juste ce petit sourire, il peut montrer à l'autre qu'on est à l'aise, même sans parler
Mmh mh. Oui.
et et il va éviter aussi que ce silence, heu heu, après être devenir après être gênant, il peut devenir pesant et
D'accord. D'accord, et est-ce que toi, justement, tu adaptes un peu ta manière, heu, de gérer le justement le silence? Parce que, par exemple là, c'était autour, heu, on va dire d'un d'un dîner, heu, autour d'une table, c'était un peu on v normalement re plus détendu, relaxé. Mais est-ce que, ben, en fonction des heu, des des des contextes, par exemple, heu, le milieu professionnel, heu, ou bien entre amis, entre familles, est-ce que tu t'adaptes? Ou bien c'est et si oui, justement, comment?
Bah, après, heu, s'adapter oui, j'ai envie de te dire quelque part on, heu, enfin, heu, moi je je le fais mais heu, voilà, c'est s'adapter ça veut dire qu'on va avoir des personnes différentes face à nous, et heu, il y a il y av il y a des personnes, heu je vais, par exemple, je vais juste changer de sujet, et m m enfin, je veux dire on a eu un sujet, heu, de conversation avant ce silence, bah, je vais changer de sujet de conversation naturellement. Et je vais prendre, par exemple, un sujet un peu plus léger. Je vais parler d'un film, je vais parler d'une musique, heu heu, je vais parler d'un d'un spectacle ou d'une vidéo que j'ai vue et ça, ça peut relancer, heu, ça peut relancer le un un autre sujet de conversation et remettre, heu, enfin, voilà des paroles. Ou sinon, heu, rebondir sur un détail.
D'accord. D'accord. D'accord. Oui. OK, je vois. D'accord.
Heu, par exemple la personne, elle va porter un bijou ou elle va porter un vêtement particulier ,ou heu heu, si je suis chez quelqu'un, je vais voir un objet, un tableau, heu, je vais poser des questions simples.
D'accord, montrer que tu es attentive en fait un peu à ton environnement, justement, pour un peu, heu, OK, détendre l'atmosphère et heu, être, comme tu le dis, simple.
Complètement, essayer de montrer, heu, mon intérêt.
D'accord, OK. Et et c'est et justement, selon toi, il y a des il y a des silences que, bah, justement, v vaut mieux laisser. Par exemple, là, heu heu, j'imagine, vu que ta réponse, c'est le fraisier, et cetera. Il fallait pas laisser ce le ce si ce silence qui était quand même très gênant, et justement, comment tu peux reconnaître un peu la différence entre les silences où, comme tu as dit tout à l'heure, ben, c'est bien aussi de parfois, heu, rien dire. En fait, on est pas obligé de combler les vides. Ou, est-ce que, heu, et et voilà, c'est comment tu fais la différence, heu?
Voilà. Là moi je pense que, heu, après, heu, ce ça, c'est c'est vraiment personnel. Moi, je pense que, au-delà des paroles, au-delà, heu heu, au-delà du regard, heu, même si le regard, c'est très important dans, dans l'expression, heu, c'est c'est c'est une communication, heu, physique, mais je pense que une forme d'énergie. Les gens, ils ils transmettent une forme d'énergie, parce que, heu, heu, et je vais je vais je vais t'expliquer, et tu vas me dire, ben, ce que tu en penses! Heu, mais heu heu, tu v tu vois, heu, la la personne, bah, heu, je te donne un exemple, tu prends une personne, heu heu, une personne dont tu es amoureuse
Mmh mh. D'accord, de l'énergie. D'accord, OK.
tu es amoureux d'une personne et parfois, il va y avoir, heu, et vraiment, il y a il y a des il y a un vrai lien entre vous, il y a des vrais sentiments, il y a il y a quelque chose et je veux dire, ça, ça se transmet même par l'énergie! Je veux dire, il y a quelque chose qui se passe, il y a, heu heu, c'est pour ça qu'on dit: «Il y a une attraction!» Et cette attraction, elle est pas physique, elle est pas palpable, elle est impalpable, mais parfois, elle en devient presque palpable. On la ressent, tu tu la ressens, et donc parfois, là, le silence, heu, pour moi il est très important dans ces moments-là, parce que, ce silence, il il il il va pas du tout être gênant, bien au contraire! Il il va il va se passer quelque chose pendant ce silence, heu, que qu'on se regarde ou pas. Après, c'est vrai que quand il y a le regard, c'est c'est différent, encore plus, mais parfois, même sans regard et on on sent une forme d'attraction et on aime ce silence.
Oui. Coûte. Bien sûr. Oui. Oui, sans même parler. D'accord. C'est vrai. Tout à fait, oui. D'accord. Oui, carrément! OK, je vois!
Tu tu vois, donc, pour moi, le silence, c'est pas spécialement négatif et c'est pas spécialement gênant. Et c'est ça peut être vraiment
Mais, est est est est-ce que justement, il y a des phrases à éviter? Bon, là tu me dis par exemple: «Heu, dans ce genre de situation, il y a de l'énergie, un peu, ben, voilà, de l'attraction amoureuse». Mais dans les cas, heu, ben, justement, est-ce qu'il y a des phrases à éviter? Heu, est-ce que, bon, heu, la manière dont je peux faire, moi j'ai compris qu'il fallait être habile? Heu, est-ce que, beh, justement, parfois, comme tu dis: «le silence, bah, c'est bien aussi»?
Oui, c'est c'est b oui, c'est très bien, parfois, c'est très bien, et parfois, heu, je pense qu'il faut même oser parler de ce silence. C'est-à-dire que, même s'il est gênant, déjà ça va ça va, heu, ben, déjà en en parlant, ben, il y aura plus de silence! <laughs> Mais heu, peut-être discuter, parce que, heu, les silences gênants, enfin, le silence, ça, c'est, c c'est propre à tout le monde tout le monde peut être silencieux, mais le fait que ça soit gênant, c'est chacun comment il va le ressentir. Donc, parfois, toi, tu vas ressentir, enfin, tu vas ressentir que c'est gênant mais la personne en face, peut-être qu'elle le ressent même pas, elle ressent même pas de de de gêne dans ce silence. Donc parfois, il faut juste oser poser une question, une question ouverte, heu, voilà, dire: «Heu, qu'est-ce que tu penses de ce silence? Comment comment tu comment tu le vis?»
D'accord. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, c'est bon. D'accord. Et et toi, justement, heu, c ça t'es arrivé, parce que là, tu parlais de cet invité qui était pas trop dans le cercle des amis, heu, et to toi, justement, est-ce que ça t'est arrivé, un silence, heu, dès que tu a après quelque chose que tu as dit? Et en fait, comment tu l'as géré si c'est arrivé, ou bien, heu, est-ce qu'il y a eu une autre un autre moment où c'est arrivé, heu, tu vois, de cette manière là?
Moi, j'ai des personnes, heu, proches de moi, heu, il peut y avoir des très, très longs silences, et je ressens une enfin, je ressens aucune gêne, et je sais que la personne qui est en face de moi ne ressent aucune gêne aussi.
D'accord.
Donc heu, vraiment, heu heu, ouais, c'est vraiment je pense que c'est aussi en fonction, heu, c'est en fonction de des des gens. Et après, il y a aussi il y a une chose qui est très importante, parce que c'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'on est dans ch une société où tout va vite, et donc, moi je oui, et les gens, heu, ils veulent tout, tout de suite! Et moi, je sais que parfois, quand la la conversation me t me tient à cœur, vraiment, et que qu'elle elle elle me plaît réellement, j'ai besoin de ce d'un d'un d'un silence pour bien réfléchir à à ce que je vais dire et à ce que je vais répondre. Et il y a des personnes, heu, je l'ai déjà vécu, hein, il y a des personnes qui qui le comprennent tout à fait, parce que, peut-être qu'elles aussi, elles sont comme ça. <sniffs> Heu, elles le comprennent tout à fait, elles laissent le temps, mais heu heu, beaucoup de personnes, heu, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de laisser un silence, parce que je suis en train de réfléchir à ce que je vais dire, on me dit: «Bon ben, tu réponds ou tu réponds pas? T'as rien à dire?»
D'accord oui, la rapidité, quoi. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Oui, les gens sont pressés, quoi, et du coup, c'est ça qui c'est vrai que parfois, en fait, faut les silences, vaut mieux les laisser, quoi, hein, heu, prendre son temps.
Exactement, parce que voilà, certaines personnes, elles ont besoin de réfléchir avant de parler. Et ce silence, il va être un un un espace, un espace de réflexion, un un un espace de liberté, moi j'ai envie de dire, plutôt qu'un vide.
Oui. D'accord. D'accord, oui, c'est un peu comme le dicton: «Heu, retourne, heu, 7 fois, heu, ta langue dans ta bouche avant de de parler.» pour justement, ben, peser ses mots, savoir quoi dire, que blablater et et justement, ça permet un peu de de d'être à l'aise, heu, dès que tu, heu, sais quoi dire.
Exactement, c'est pour ça que parfois, heu heu, ce que je disais, heu, au, heu, au au départ, il faut, heu, il faut savoir en parler, avec les gens. Dire, heu, voilà, poser la question aux gens, leur dire: «Qu'est-ce que tu penses de ce silence?» Et même, donner son point de vue personnel. Heu, moi, il y a des personnes, je je leur ai déjà dit, je me sentais tellement bien avec ces personnes là et ce soit des femmes ou des hommes, hein. C'est, heu, vraiment, je leur ai dit, je leur ai dit: «Je j'aime beaucoup les silences avec toi.» Vraiment, je je, ouais, je leur ai dit je leur ai dit: «Je me sens bien, je me sens à l'aise, je me sens pas du tout, heu, gênée». Et ça me permet vraiment de de prendre le temps de réfléchir à plein de choses, et heu, et après, parfois, ça donne même de l'inspiration pour, heu, des sujets de conversation encore plus profonds avec la personne.
D'accord. Oui. Oui, oui. OK, c'est intéressant. Mmh. D'accord. D'accord, bah, écoute, merci pour cette conversation, c'était sympa, heu, de parler avec toi, heu, sur ce sujet.
Je te remercie beaucoup! C'est moi, je te je te remercie beaucoup. <chuckles>